Oh, pernah dong, tapi aku lagi kecil waktu itu, lagi kecil se heeh, lagi kecil, terus aku waktu itu, kelas berapa ya, kelas SD kalau enggak salah ya, masih SD, masih ED SD. Waktu itu, mmm, eee, ibu aku kan orangnya, eee, senang masak kue atau masak untuk kerja waktu itu sih mau lebaran noh, kalau enggak salah bulan puasa ya, jadi
Gimana tuh? Oh, oke. Oh, masih SD. Heeh. Oh, ngerti. Ih, seru banget.
Eee, bang banget-bangetan. Jadi aku ceritanya disuruh kita bikin kue, apa sih namanya, kue keju, kue s kastengel iya kan, soalnya, eee, kastengel ibu aku itu sama pi eee, sama apa sih namanya, nastar itu sampai se mhm, sampai sekarang yang cuma bisa bikin adek aku gitu dan itu khas khas enggak ada seperti sekarang kan kayaknya lebih lebih enek ya, aku sih pikir lebih enek karena terlalu banyak, eee, apa, mentega dan tambahan-tambahan gitu. Kalau ibu aku itu benar-benar yang ori gitu loh original banget gitu ya. Kejunya keju bulat gitu kan, keju bulat bisa tambah sedikit keju yang, apa, yang gepeng itu ya kan, terus benar-benar, eee, asli keju, terus ah, pokoknya enggak ada dah.
Heeh, gimana tuh ceritanya? Oh, kastengel, iya iya iya, itu khas banget. Mhm. Nastar? Iya. Oh. M kenapa tuh? Enggak ada bedanya? Heeh, mentega. Iya. Oh. Gimana tuh? Mhm. Iya, heeh. Terus enggak padat gitu ya?
Enggak enggak padat, eee, yang apa sih namanya, kres apa sih, renyah gitu, tapi tanpa tanpa mentega yang tambahan itu kan, eee, sekarang kan banyak mentega tambahan, apa sih namanyalah, banyaklah ya. Mhm, <smacks lips>
Oh, oke oke oke. Renyah, benar. Oh. Iya, sekarang udah banyak begitu, krim-krim gitu ya?
Krim-krim, kalau itu asli yang benar-benar, apa sih, otentik lah. <laughs> Heeh. Kalau krim mah adek aku yang bisa bikin, Kak. Aku enggak bisa. Mhm. Oke.
Wih, keren banget. Aku jadi penasaran. Nah Oh, oke, ah, waktu kalian belajar ada enggak sih adegan lucu atau kejutan pas belajar masak itu gitu?